أكيد طبعًا. طب عملت لهم بقى عرض بالملوخيّة زي قصر الكبابجي كده والّا ما عملتيلهمش؟
والله بُص خُفت، خُفت تدّلق عليهم. <giggles> ويبقى منظري وِحش و وأقعد أعتذر وأبهد وعارف أنت بقى اللي هي الأكل الكل الكليشيهات بتاعة الأفلام المصرية دي، طب اقلع البنطلون اقلعي التيشيرت طيّب يا مدام وأنا أغسله لِك، فخُفت بصراحة. <laughs> فغرفتها في بولات كده عاديّة وخلاص لأ يعني
<chuckles> أ أ <laughs> آه. آه، <laughs> ج البسوا جلابية بقى وكده، آه. <laughs> طيب، هل هم بقى حاولوا يردّوا لكم العزومة دي مثلًا أو حاجة والّا ما إكمِن هم بقى ضيوف هنا فمش هيقدروا يطبخوا لكم أو كده؟
بُص، ما أعتقدش إن الغرب عندهم ثقافة اللي هو أنت عزمتني فأنا هاعزمك، ما أعتقدش غير الثقافة دي مش موجودة غير عندنا إحنا كعرب تقريبًا يعني، من على قدر على قد احتكاكي. آآ فالموضوع بالنسبة لي مش اهتمام أوي بال بإن هم يعزموني أو لأ، قد ما فكرة الضيافة نفسها. إن أنا باحاول إن أنا كل مرّة اللي ييجي لي ده يطلع من بيتي يعني عارف يقول إيه، أنا ما دخلتش بيت دافي كده، يمكن هو ده ال ال المعنى اللي أنا باحبه، وأحب دايمًا إن حد يفتكرني بيه. مش مُجرّد الكرم إن أنا باجيب حاجات غالية وباقدّمها لأ، إن الواحد لمّا يخُش بيتي، يحس إن هو في بيته. وده إحساس على فكرة ما بيوصلش بسهولة.
صحيح. آه. بالضبط. عظيم. جميل آه، وياكل أكل بيتي مش مش سهل إنه هو ياكله في أي حتّة.

أب أي م بُصّ ما أعرفش بقى هي ما كانتش كمان مصرية، أ و وأنا كُنت حابة إن أنا أكرِِمها بزيادة بقى، وأشرّبها مشروب الطاقة الشتوي المصري الحلو، الحلبة اللي بيتعملّ بالسمنة ده. <giggles>
آه. <chuckles> آه، <chuckles> أيوه. آه. <laughs>
وأنا مش ع وأنا مش عارفة يعني مأ جاهلة برضه، بس أنا ما ينفعش برضه زي ما باقول لَك أعفي نفْسي من المسؤولية، لإن أنا كنت المفروض أسأل، آآ خصوصًا إن دي ضيفة أول مَرّة تيجي لي البيت، ويمكن هنا دي برضه نقطة تانية، الضيف ده أول مَرّة يخُش بيتي، والّا دخل بيتي قبل كده، من العيلة والّا خارج العيلة، يعني مثلًا لو من العيلة أنا هابقى عارفة، أو مثلًا مُدركة إن هو عنده حساسية، عنده مرض مُعيّن، فاتجنَب الأكلة دي، عشان أنا مش جايباه أعذّبه يعني فاهم؟ <chuckles>
صح. إمم. آه. <chuckles> طيب أنتِ قُلتِ إن هي البنت مش مصرية، فهل أنتِ مثلًا عِشتِ فترة أو برّه مصر أو كده، أو اتعاملتِ فترة في شُغلِك مع ناس مش مصريين؟
لا، لأ، لا، لأ، لا، لأ، خالص، ده هو كانت في بطولة كده مو يعني موجودة في المحافظة اللي إحنا فيها، وكان في أجانب يعني موجودين، وهي كانت زميلة بنتي، بنتي عِشَريّة أوي زيّنا كده. <giggles>
آه. فأنتم عندكم، آه. آه. <laughs> آه.
فعزمِتها يعني، فيعني عارف اللي هو إيه، ماما هتروّح معانا بقى وت وتشوف البي ال البيت المصري التقليدي، كُنّا فولكلور بالنسبة لها، كُنّا مزار، اعتبرنا المتحف المصري الصُغير.
أيوه، البيوت المصرية بقى وكده آه، آه. آه، <laughs> طب لو جالِك بقى حد مش مصري، إيه بقى الأكل اللي أنتِ هتستقبليه بيه؟ هل هتعمِلي له الأكلات اللي هي أي حد بي م أ معروفة أكلات عالمية زي مثلًا، البيتزا والحاجات دي؟ والّا هتحاولي تعملي له أكل مصري بقى ملوخية، ومُمبار وكده؟
إمم. لا، لا، لا، لا. لأ. براڤو عليك، أيوه. هاجَرْجَره للمطبخ المصري، ادوّقُه طعامة المطبخ المصري، وحلاوة المطبخ المصري، ح خصوصًا إن أنا يعني مُمكن أقول على نفْسي إن أنا باعرف أطبُخ كويس الحمد لله، أي نعَم ما بيشكُرش في نفْسه إلا إبليس، بس أنا فعلًا باعمل أكل حلو، أمّي علّمِتني كويس، آآ وده فعلًا حصل يعني أن
<chuckles> آه. الحمدلله. <laughs> أيوه. جميل أوي طيب، هتسأليه بقى، والّا هتعملي له من نفْسِك يعني أنتِ هت والّا هت زي ما قُلتِ هتجَرْجَريه تعملي له حاجات حتّى لو هو رفض، وتعملي له صنف أو صنفين كده عشان، يتشد للأكل المصري؟
م م لأ.

آه، كلّمت والدتها في ساعتها، كلّمت جوزي طبعًا أول حاجة عشان أصيح له، أ أقول له: "إلحق البنت مش عارفة، أنا مش عارفة عملت لها إيه." وأنا مش فاهمة، ما كُنتش مُدركة. ما كُنتش برضه، يمكن ح ح حوار ال الحد عنده حساسية تجاه مثلًا نوع مكسّرات أو تجاه مثلًا نوع حبوب مش موجودة في ثقافتنا أوي، مش م يعني فاهم؟
آه. مش شايفة إن المفروض بقى آه، إن والدتها كانت تقول لِك تقول لِك خ خلّي بالِك، خصوصًا إن هي جاية عندكم البيت أو كده إن هي ما تدّيهاش حاجة فيها سمسم، وخصوصًا إن السمسم ده حاجة منتشرة ممكن يكون فينو بسمسم، أي حاجة كده.
بالضبط. ما خدتش بالي خالص، أنا ما خدتش بالي فعلًا خالص لحد ما البنت بصراحة كمان هي اللي شاورت لي على المكان السوستة، اللي في الشنطة بتاعتها اللي فيها ال أ حقنة كده زي بتاعة الأنسولين اللي بتتاخد، بعدها البنت بتبقى أهدى
آه، آه. يا عيني، هي مش قادرة تتكلّم، حتّى كانت بتشاور لِك، مش قادرة تتكلّم؟
خالص، خالص، مخنوقة، كأن في حد منع إن القصبة الهوائية كإن القصبة الهوائية مثلًا بتاعتها اتقفلت، فالبنت مانعة إنها مش قادرة تتنفّس.
ياه! إمم، طَب شايفة إنه غلط على والدتها أكتر إن هي ما نبّهتكيش والّا شايفة إن أنتِ
آآ وبعد كده ت أنا شايفة المسؤلية عليّا، لأ أنا ما اقدرش، ما ينفعش، لازم لإن أنا باقول لك أنا طالعة من بيت المفروض اتربيت فيه، على إن الضيف اللي جاي لي ده لازم اسأله، م يعني ادّي له حرّية الاختيار طالما أنا عندي القدرة المادّية، إن أنا اخيّره، أ كنوع من أنواع الكرم.
آه. آه، بصراحة. بس هي البنت صغيّرة يعني هي حتّى شربِت شافِت السمسم وشربته، فحتّى لو أنتِ سألتيها، كانت ممكن ما تبقاش واخدة بها إن الحلبة بيكون فيها سمسم أو كده.